ค่ะ สวัสดีค่ะพี่
ครับ สวัสดีครับ เป็นยังไงบ้างเอ่ยวันนี้?
ค่ะ อ่า วันนี้ฝนเพิ่ง พายุเพิ่งหยุดไปค่ะ ไม่ใช่ฝนและ พายุค่ะ <laughs>
<laughs> เข้าใจ เข้าใจอยู่ แล้ววันนี้ ก็แฮปปีดีอะฝนตก แต่ว่าเรา ตากผ้าไปตั้งแต่เมื่อวาน แล้วก็ตากไปในร่ม
ค่ะ ใช่ ค่ะ อ๋อ หนูก็ต่างเหมือนกัน หนูก็ เตรียม เตรียมซักใหม่อะพี่ ของหนูอะ <chuckles>
อื้อฮือ เราค่อนข้าง ค่อนข้างที่แบบจะอารมณ์ดี <laughs> เมื่อวานพี่ซักไป 2 รอบ <chuckles>
<laughs> ค่ะ
วันนี้เตรียมพร้อม อือฮึ
ค่ะ วันนี้เตรียมพร้อมซักใหม่ไม่เป็นไร เดี๋ยวจะได้หอม ๆ จะได้ไม่อับ
อือฮึ โอเค มี วันนี้มีเรื่องอะไรมาเมาท์กันไหมครับผม?
ใช่ ค่ะ วันนี้ก็อยากจะ ชวนพี่ ไปย้อน ไปย้อนความทรงจำเกี่ยวกับ อ่า เพลงในสมัยเด็ก หรือสมัยที่พี่คิดว่า มันเป็นที่น่าจดจำ อะไรเงี้ย พี่แบบชอบมาก อย่างเงี้ยค่ะ แบบ พี่ พี่มีไหมคะ สักเพลงหนึ่งก็ได้ค่ะ?
ครับ ฮะ อา ใช่ อ่า ได้ ๆ ๆ มี ๆ มี โอ้โฮ! มีเยอะเลยอะ แต่ว่า ถ้า ถ้าไม่ ไม่นานมาเนี้ย ล่าสุดอะนะ ที่ว่าจะนึกตลอดเลยอ่ะ ก็คือระหว่างที่รอเขา ตอนสมัยจบมาใหม่ ๆ อะไรเงี้ย อือ ระหว่างที่รอเขาก็จะแบบว่าเพลงเนี้ย ฟังแล้วนึก ถึงตลอด เพราะว่าตอนนั้นน่ะ เอ่อ คบกับผู้หญิงคนหนึ่ง เขาอะ คือว่าตอนแรกเขาคบกับผู้ชายคนหนึ่ง แล้วทีเนี้ย พาไปที่บ้าน คือพ่อแม่เขารู้จักกัน ไรเงี้ย เอ่อ ด้วยสายอาชีพเขาแล้วก็พาไปเจอพ่อแม่เขา อะไรเงี้ย เอ่อ แต่ว่าหลังจากสักพักหนึ่งอะ เขาก็ ปรากฏว่า ไม่ใช่ เอ่อ แต่เขาก็ยังบอกพ่อแม่ไม่ได้ เพราะว่าเขาใกล้จะจบแล้ว อะไรเงี้ย เขาไม่ ไม่อยากแบบว่า ให้ ให้ ให้มีปัญหา อะไรเงี้ย เอ่อ ก็ แล้ว แล้วเราก็คบกับเขาอยู่ อะไรเงี้ย คือทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชาย ผู้หญิงที่เราคบอะ ก็ ก็ เขาก็คบกับเรา แล้วผู้ชายคนนั้นน่ะ ก็คบกับคนอื่นไปนานแล้ว แต่ว่าเขาทั้งคู่ ก็บอกพ่อแม่เขาไม่ได้ คือ คือพ่อ พ่อแม่เขาเป็นทหารทั้งคู่ไง เออ ก็เลยแบบค่อนข้างที่จะยากสำหรับพวกเขาที่เขาจะบอกพ่อแม่เขา อะไรเงี้ย เออ เราก็เข้าใจแล้ว ก็แบบว่าเราก็รอเขา อะไรเงี้ย ใช่ ก็เลยแบบว่า เอ่อ มัน มันไม่ได้แบบว่า รู้สึกแย่นะ มันรู้สึกอมยิ้มนะ มัน มันรู้สึกดีอะ เออ ช่วงเวลานั้นน่ะ ถึงว่าเราจะไม่ได้คบกันยาว อะไรเงี้ย ใช่ อือ ก็เลยแบบว่าจะรู้สึกดี ก็จะแบบ จะประมาณเนี้ย อะไรอย่างเงี้ย ใช่ อือ อยากฟังอีกไหม?
อืม ค่ะ ค่ะ อืม อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม อืม อืม อือฮึ ค่ะ อือ ค่ะ อืม อ๋อ โอ้ อืม อือ ๆ อือ อือ ค่ะ อา ค่ะ ๆ อืม อืม ค่ะ ค่ะ อา